أنا كنت حابب آخد نصيحتِك في موضوع كده، لإني حاسس إن هو مأثر عليَّ، ومأثر على إنتاجيتي، إن أنا كل لمّا آجي مثلًا أقعد أشتغل أنا شغّال في البرمجة، كل لمّا آجي أقعد أشتغل ألاقي ذهني بيشرد كده، وأفكّر في حاجات وساعات ممكن أمسك الموبايل، وباحس إن ده مأثر جامد على إنتاجياتي، وكنت عايز منِّك نصيحة في الموضوع ده.
امم، أنا متفهمة جدًا بجد شعورك وإحساسك، وال والأفكار اللي بتيجي لك والحاجات دي اللي بتشتتك عن عن شغلك، وخصوصًا البرمجة محتاجة تركيز جامد جدًا يعني. طيّب أنا عايزة أسألك سؤال، الأفكار دي عادةً يعني بتيجي معاك أوّل ما تبدأ شغل، والّا أنت عمومًا طول اليوم عندك أفكار معيّنة بتفكر فيها قالقاك؟
والله يعني هي بتبقى في دماغي، بس ما بتبقاش معطلاني عن ممارسة حياتي الحاجات الطبيعيّة اللي أنا باعملها. آآ، إنّما لمّا باجي بقى أقعد أشتغل الموضوع بيبقى محتاج تركيز، بابقى محتاج بقى إن أنا أقعد أركّز لأن الموضوع بيكون مش مش عايز أقول صعب، بس مش مش روتيني مثلًا أو بتاع بيكون محتاج إنّ يكون ذهني حاضر، فلمّا باقعد كده وابتدي لسة هاكون هاركّز أو كده، تبتدي بقى دماغي تشرد. ممكن أقول صح ده م كان مثلًا حد منزّل post على الفيسبوك مثلًا عنده حالة وفاة وأنا ما دخلتش عزيته. أروح ماسك الموبايل، وبامسك الموبايل بقى باسرح بقى ممكن من الفيسبوك هنا أروح داخل على إنستجرام على واتساب، وممكن حتّى من غير ما امسك الموبايل، ذهني بيشرد إن أنا أقعد أفكّر بقى في أي حاجة كده. ممكن حتّى كمان تكون خاصة بالبرمجة بس بتأثر على إنتاجيتي، فباحس إن في تشتيت دايمًا كده ما باعرفش إن أنا أقعد آآ، ع يعني كام ساعة على بعض كده أشتغل.
اهم. امم. امم. إمم، أنا فاهماك جدًا وطبعًا مقدّرة إحساسك وشعورك ومُتفهِّمة قد إيه الموضوع ده مُحبط جدًا ليك إن حتّى يعني أنت الأفكار كُلّها بتيجي لك أوّل ما تبدأ الشُغل، رغم إن شُغلك ده محتاج تركيز جامد جدًا. فطبعًا نتكلّم خلّينا نتكلّم على أول حاجة أنت بتقول إن ال إن الموبايل هو أكبر مُشتِّت ليك. هو عادةً وأنت بتشتغل الموبايل دايمًا بيبقى معاك في إيدك جنبك م في متناول يعني والّا يعني أنت بتروح مخصوص تجيب الموبايل مثلًا تحُطّه وتشوف فيه تكتب ت كده؟
لأ، في الأغلب بيكون جنبي ويعني ساعات أنا باحتاجه فعلًا في الشُغل، يعني ساعات باحتاج مثلًا آآ، الموبايل في الشُغل، بس مش على طول يعني، بس هو بيبقى في جيبي، يعني مثلًا أنا خ بابقى موبايل في جيبي، فلمّا باجي أقعُد بيكون في جيبي مثلًا، بابقى في الشُغل فهاحُط الموبايل فين مثلًا أو كده؟ فهو لازم بيكون في جيبي، فبي بيكون سهل بقى وأنا قاعد شغّال باروح ساحبه على طول مطلَّعه من جيبي كده وأبتدي بقى آآ، يشتِّتني بقى. ممكن يكون البداية مثلًا مَدْخَل إن أنا مثلًا في كام مثلًا صورة عايز أبعتها، فأروح داخل مثلًا على الموبايل عشان أبعتها مثلًا لنَفْسي على الميل أو كده وأقدر أشوفها على ال الكمبيوتر أو كده، وبعد كده بعد ما أبعت مثلًا الصورة أو أبعت الحاجة اللي كنت عايز أبعتها، يبتدي بقى الموضوع يتوسَّع منّي، إن أنا أقفل الميل مثلًا وأبتدي أبُص مثلًا إن كان حد باعت لي رسالة على الواتساب. آآ أخُش بقى أبتدي بقى كده أتسِحِل مع أو آآ يعني مع البرامج التانية أو كده.
إمم. آه. امم. آه، فهمت جدًا طبعًا الموضوع صعب جدًا، وخصوصًا السوشيال ميديا دي بتح بتدخل الإنسان جوه دوامة كده تحس إنك مش عارف تطلع منها، فأنا متفهمة جدًا شعور التشتت اللي بيبقى عندك وبيضايقك جدًا، طيب احكِ لي يعني أنت بتقول ب ساعات بتفكر في حاجات تانية مالهاش علاقة بالموبايل. هل بتفكر مثلًا في حاجات إيه يعني حاجات مشاكل مثلًا أسرية؟ والّا بتفكر في في المستقبل؟ إيه نوع الحاجات الأفكار اللي بتيجي لك وبتقلقك كده وما بتخليكش تعرف تركز؟
يعني بييجي لي أفكار كتيرة، يعني حتى زي ما قُلت لِك ممكن بيكون بييجي لي أفكار كمان خاصة بالشغل، ممكن أبقى باكون أنا باعمل حاجة مثلًا، فأقول آه صح ده الموضوع ده لو كنت جربته في الحتة الفلانية في الشغل كان نِفع معايا، وأسيب بقى الحاجة اللي أنا باعملها مثلًا وأروح أشوف الحاجة القديمة، اللي لو كنت طبقت فيها مثلًا الموضوع ده كان نفع، أو أفكر بقى في حاجات ممكن بقى مشاكل شخصية، ممكن مش لازم مشاكل يعني ممكن أفكر مثلًا بعد الشغل هاكل إيه؟ طب بعد الشغل مثلًا أنا عندي تمرين هاروّح أخ فابتدي بقى أفكر في حاجات تانية، م مش حاجة معينة، يعني هي مش حاجة معينة بس يعني ذهني بي بيشرد كده.
إمم. إمم متفهماك جدًا طبعًا. طب الموضوع ده عندك بقى له فترة كبيرة يعني، والّا لسّه حاليًا بدأ يظهر لك المشكلة دي ال الأيّام ال القُريبة؟
والله هو طول عمره موجود يعني حتّى عندي من في الدراسة يعني من أيّام حتّى ما كنت ب لسّه بادرِس، وكنت لسّه باتعلم البرمجة، الموضوع كان بيبقى عندي بس مؤخرًا بقى مأثر على إنتاجيتي ومضايقني. يمكن ما كانش قبل كده بالشكل ده، بس مؤخرًا بقى مع إن الموضوع بقى خلاص الشغل روتيني بقى لي مثلًا 4 5 سنين شغّال. فخلاص الموضوع ما بقاش فيه الحماس. كان زمان الواحد بيبقى برضو عنده حماس شويّة للموضوع بتاع البرمجة، دلوقتي الموضوع أصبح روتيني لأن أنا شغّال في الموضوع ده بقى لي فترة، فيمكن هو ده السبب بس مش متأكّد يعني.
إمم. طبعًا. إمم. آه متفهمة جدًا طبعًا يعني صعب جدًا، طب أنا عايزة أسألك عن نومك بقى أخبار نومك إيه؟
والله لا نومي كويّس، لأن أنا نومي ب يعني بافضل هلكان في الشغل طول اليوم وبعد كده ممكن بيبقى عندي تمرين وبتاع، فما باصدق أصلًا أخش السرير أول ما باخش السرير بانام على طول ما عنديش مشكلة في النوم خالص.
إمم. متفهمة جدًا طبعًا. طيّب أنت جرّبت تعمل حلول، أو تشوف طرق كده تساعدك على إنّك أنت تبطل تتشتت أو حاجة تخلّيك تركيزك يزيد أكتر؟
والله آه جرّبت مثلًا ساعات باحط الموبايل على المود اللي هو بتاع Don't disturb مثلًا ما ييجيليش notification أو كده بحيث إنّ هي ما تشدش انتباهي. آآ جرّبت إن أنا مثلًا احُط ال الموبايل في الشنطة مثلًا وابعِد الشنطة عنّي أو حتّى لو الشنطة جنبي بيكون في كذا خطوة إن أنا أطلّعه من الشنطة، بس زي ما قُلت لِك بييجي م بييجي مداخل كده للأفكار زي ما قُلت لِك إن أنا أفتكر إن حد بعت لي رسالة وأنا ما ردّيتش عليه، ده مش عارف في صورة مثلًا عندي على الموبايل أو حاجة كانت على الميل عايز أعمل لها forward مثلًا عشان اعرف أشوفها على الجهاز، ف ب بالاقي نَفسي إن أنا الأفكار دي ما ما صدتنيش إن أنا أروح للموبايل مثلًا أو كده، وبالنسبة للتفكير حاولت مثلًا إن أنا اشغّل ساعات مثلًا موسيقى أو أغاني أو كده على أساس إن هي برضو تعمل لي ما تخلّينيش أسرح بتفكيري أو كده، بس برضو الموضوع ما جابش معايا أوي.
إمم. إمم. امم. إمم إمم، مُتفهمة جدًا شعورك وإحساسك طبعًا، وأكيد الموضوع ده مسبب لك إحباط جامد لأنك أنت بتحس إن ت بتاخد مجهود عشان تعرف تركّز في الحاجة اللي أنت بتعملها وأكيد طبعًا ده بيأثر على إنتاجيتك، يعني أكيد التشتت ده بيخلّي بدل ما تنجز الحاجة في نُص ساعة أنت ممكن تنجزها في ساعتين، لأنك هتقعد شويّة على الموبايل هتسرح في أفكارك شويّة، فالموضوع بياخد منّك وقت كبير جدًا، فطبعًا حاجة مُجهدة. أنا مقدّرة جدًا ده وحاسّة بيك جدًا. طب أنت فكرت بقى إنّك أنت تعمل حل كده إنّك أنت لو جالك فكرة إن مثلًا ده أنا ما رديتش على فلان وفي صورة والحاجات دي لأ أنا هاعمل الحاجات دي بعد ما اخلّص شغلي، فكرت إنّك أنت تمنع عن نَفسك لمّا الفكرة دي تييجي لك تقول لأ أنا مش هامسك الموبايل ومش هارُدّ دلوقتي إلا بعد ما اخلّص شغلي؟
بالضبط. والله ساعات آه، بس <tsk> باحِس إن أنا ما ما ما عنديش سيطرة كده ما باعرفش أقاوم، يعني الفكرة بتيجي لي زي ما باقول لِك ممكن أكون أنا أصلًا زهقان، فما باصدَّق اللي هو صح ده أنا ما كلِّمتش فُلان. باحِس إن ذِهني بيدّيني الفكرة دي علشان يخرَّجني من حالة ال المَلَل اللي أنا فيها، بس ما جرَّبتش إن أنا أجبِر نَفْسي، يعني ما جرَّبتش إن أنا مثلًا أقول لأ، أنا مثلًا هاقعُد لمدة ساعة مش هامسك الموبايل ما ج ما جرَّبتش إن أنا أجبِر نَفْسي يعني.
إمم. إمم، مُتفهِّمة جدًا طبعًا إحساسك. طيب، بُص ممكن أقول لك على أفكار أنت محتاج إنّك أنت تدرّب نَفْسك إنّك أنت ت تقوّي تركيزك، بمعنى؟ يعني مثلًا ممكن تلعب ألعاب اللي هي زي السودوكو كده. السودوكو دي بتخلّي مُخّك لازم يقعُد يركِّز فيها ومّرة، في 2، في 3، فأنت بتدرّب مُخّك على التركيز. محتاج إنّك أنت تعمل تدريب بحيث إنّك أنت ما تملِّش. يعني هو كده من الواضح إنّك أنت عندك تشتُّت، يعني تشتُّت التركيز دي، دي مشكلة معروفة جدًا بسبب حاجات السوشيال ميديا وبسبب كثرة ال التفاعلات والحاجات اللي على الإنترنت اللي الناس بتش بتبقى عايشة فيها والمُلهّيات اللي في الحياة، فالحاجات دي بتعمل تشتُّت لناس كتير جدًا. فأنت حاول تعمل بقى مثلًا يوجا، حاجة زي اليوجا أنت لو عملتها التَفَكُّر، إنّك أنت تقول مثلًا أنا هاركِّز في حاجة لمدة مثلًا 10 دقايق وهاتعمَّق في التفكير جدًا. حبّة تدريبات زي دي هتفرق معاك جدًا، هتبدأ تدرَّب مُخّك إن هو لازم يركِّز، لازم يركِّز عشان يعرف يوصل لإجابات أو حلول في السودوك في السودوكو مثلًا لازم تركِّز في إنّك أنت م تفكّر في حاجة لمدة مثلًا ولنفرض تقعُد ت تفكّر في الطبيعة، تبُص على الطبيعة، تبُص في السما وتسرح في السما وتركِّز فيها. حاول تشتِّت نَفْسك أنت بقى بنَفْسك بعيد عن الموبايل. يعني كل ما ييجي لك فكرة للموبايل، تعمل حاجة من اللي هي بتزوِّد التركيز في المُخ، إيه رأيك في فكرة زي كده؟
والله فكرة جميلة. بس برضو هل في مثلًا آآ، حاجة أقدر أعملها إن هي تجبرني إن أنا مثلًا ما أقدرش أستخدم الموبايل أو كده آآ، بحيث برضو إن يعني لحد ما آآ، أعتقد برضو التركيز واليوجا والحاجات دي بتاخد وقت لحد ما تبتدي أنت آآ، تقدر تستفيد بيها، فهل في حَل فوري، يعني أكيد فكرة اليوجا فكرة جميلة والتأمل والتركيز وإنّ أنا ألعب حاجة زي السودوكو بس أعتقد إن الموضوع ده هياخد وقت مثلًا آآ، مش كده والّا إيه؟
طبعًا. إمم. طبعًا. أكيد طبعًا، أي حاجة بتاخد وقت. وأي نجاح بيبدأ بخطوة صغيّرة بياخد وقت برضو. وأي نجاح أو تغيير في الحياة محتاج إرادة، إرادة وعزيمة منّك. يعني أنت يبقى عندك إرادة إن كل عارف اللي هو إيه تحدّي أنا باتحدى نَفسي. أنا دلوقتي جا لي فكرة إن أنا لازم أعمل م عارف زي بالضبط إيه لمّا بتعمل ت تحدّي بينك وبين أصحابك مثلًا مين اللي هيقدر يتحكم في نَفسه، إن هو ياخد نَفَس طويل وإحنا بنعوم مثلًا، ولنفرض، أنت بتتحدى نَفسك. فهتتحدى نَفسك في الموضوع ده فاهم؟ ال إن أنا مش هامسك الموبايل كل ما هييجي لي فكرة عن الموبايل حتّى لو خاصة بالشغل أنا مش هاعمل بيها الموبايل، أنا هاتصرف في أي حاجة أحاول أعمل الفكرة دي بعيد عن الموبايل، ومش هامسك الموبايل طول ما أنا باشتغل. أنا هاركّز في الشغل وفقط لا غير. لازم تبدأ بإرادتك وعزيمتك، و وهتفشل مرّة، عادي جدًا طبيعي جدًا إن الإنسان يفشل مرّة و2 و3 لحد ما يقدر يتحكم. زي الناس اللي بيعملوا دايت. شُفت كده واحد مثلًا عنده سِمنة ويبدأ الأكل قدامه ومش قادر يقاومه فهيقعد بقى يقول لأ أنا المرّة الأولانية هيقاوم والمرّة التانية هيضعف هياكل مرّة في التانية في التالتة لحد ما يتحكم في نَفسه ويقدر فعلًا إن هو مش عايز الموبايل الأكل قدامه ومش عايز ياكل، أنت تبقى الموبايل قدّامك ومش عايز تمسك الموبايل. كل ده طبعًا بالإضافة إلى الحاجات التانية اللي أنت هتعملها اللي هي هتبقى تقوي تركيزك. وحاول بقى في الأثناء ده كل ما تبقى قاعد زهقان تحط مكسرات جنبك مثلًا، المكسرات على فكرة بتزود التركيز جدًا يعني وبيبقى فيها أوميجا وڤيتامينات كتير جدًا مهمّة جدًا للمخ، زي العين الجمل مثلًا. حاول طول ما أنت قاعد تقزقز كده في مكسرات وحاجات تزود ال الأوميجا 3 والحاجات اللي بت بتزود الانتباه والتركيز. كل الحاجات دي بقى واحدة واحدة هتفرق معاك يعني ح يعني أعتقد إنّك أنت الموضوع هياخد وقت طبعًا بس بإرادتك وعزيمتك أنت اللي هتقلل المدة.
جميلة أوي فعلًا، فكرة ال التحدّي اللي أنت قلتيها دي إن أنا أتحدى نَفسي أو كده، لأن أنا فعلًا أصلًا باطبقها في حاجات كتيرة مثلًا زي في الgym إن أنا باقول أتحدى نَفسي إن أنا هاشيل الوزن ده ولو ما شلتوش مثلًا يبقى أنا ضعيف، ساعات باستخدم فعلًا الموضوع ده. فممكن أستخدمه في موضوع الشغل لحد ما ابتدي بقى كده أتدرّب على مواضيع التركيز واليوجا والتأمل علشان تح تحسن التركيز بتاعي. وبرضو المكسرات هتكون حاجة لذيذة ومفيدة، فباشكرِك جدًا لنصيحتِك، متشكّر جدًا.
حلو. آه، طبعًا. العفو على إيه بس، لا شكر على واجب.